Ja, das ist ja das ist ja wirklich, äh, ja, Action pur, sage ich mal, ja, mhm. Ja, wie wie ist 'n dann auch so wie ist 'n dann auch so dein Verhältnis zu Zeit und Leistungsdruck? Ja, wie verändert sich das, wenn du so in die Natur hinein gehst?
Mhm, ja genau. Mhm, ja, da ist es dann meistens so, ne, dass man diese diese Sachen vergisst, ne? Also, die int das ist so in der Natur denn ich finde, das ist immer so abgelegen, ne? Und das ist das macht's so schön, ne? Grade wenn wenn ich dann zu Zeiten gehe, wo ich wirklich auch auf keinen Menschen treffe, ne? Weil manchmal finde ich das ganz angenehm, dass ich dann wirklich auch nicht „hallo“ oder so was sagen muss, sondern wirklich einfach für mich kontinuierlich in meinen Gedanken sein kann, ne? Und da bleibt dann so, einfach für die Zeit, wo ich dann da durch gehe, ne, und mir einfach so die Natur, ähm, angucke, bleibt natürlich auch die Zeit stehen. Und so was wie Druck oder so was verfällt dann komplett.
Mhm. Mhm, mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, das kann ich wirklich gut nachvollziehen. Wie sieht's 'n jetzt so aus, ja? Wie, äh wie oft am Tag gehst 'n du so beispielsweise in den Wald? Hast du da irgendwelche Routinen auch entwickelt? Ja, erzähl da gerne mal 'n bisschen mehr darüber.
Mhm. Also, ich, ähm, muss sagen, ich ich versuche tatsächlich täglich in den Wald zu gehen, ne? Zurzeit ist es natürlich 'n bisschen schwerer, ne? Wegen dem Winter und man ist so, ne, 16:00 ist es nachts, ne? Und i im Dunkeln dann in den Wald zu gehen ist natürlich dann nicht mehr so schön, ne? Weil man dann die ganze Zeit denkt: „Okay, hier kommt irgendwas“, ne? Ähm, aber sonst morgens gehe ich dann auch manchmal einfach laufen oder so was, ne? Also, ich versuche 'n bisschen dieses dieses, ähm zum Beispiel sportlichen Aspekt, weil ich weiß, ich muss, äh, Sport machen. Dann verbindest du das einfach so 'n bisschen mit der Natur. Und dann gehe ich manchmal vor der Arbeit morgens noch 'ne Runde Laufen oder Joggen.
Okay, verstehe, mhm. Mhm. Ja, total, mhm. Mhm, ja. Ne logisch, ja, mhm. <chuckles> Total ja, mhm. Mhm. Mhm.